Evde yemek paylaşım ve sofranın ritüelini nasıl tanımlarsın?
Imm, ya şu an bulunduğum, ııı, h eşimle bulunduğum evde, ııı, beraber yapmaya çalışıyoruz veya bazen işte o kahvaltıyı hazırlıyor, ııı, ben akşam yemeğini yapıyorum ama beraber, ııı, ne yaparsak yapalım gün içerisinde çünkü hiç birbirimizi göremiyoruz, ııı, yoğun çalıştığımız için, ııı, o sofraya oturmaya çalışıyoruz. O yüzden önemli.
Hı hı. Tamam. Anladım. Burada, hani, sofraya oturmaktan bahsettin. Ama ya, yemeği birlikte mi hazırlıyorsunuz yani? Hani, o noktada diyelim ki ikinizin de boş vakti var, eve akşam yemeğe hazırlanacak. O noktada her koşulda beraber hazırlayıp beraber mi yiyorsunuz orada?
Hı hı. Hı hı. Imm, evet, ya, her koşulda derken işte dediğim gibi, yani, beraber hazırlamayı genelde seviyoruz, aslında, hani, eşim, ııı, daha yeni yemek yapmaya <snorts> başladı ve daha yeni kahvaltı alışkanlığı edindi çünkü, ııı, Türk değil, eee, ve, ııı, hiç kahvaltı nedir bilmiyordu daha öncesinde. <snorts> Kahvaltı t kültürü yoktu, yani, öyle söyleyeyim. Iıı, hatta şöyle bir, iii, yokluk, kayınvalidemde ilk kaldığım gün, ııı, uyanmıştım. Iıı, böyle kahvaltıya geç kaldığımı düşünmüştüm. <chuckles> Sofra falan hazır hiçbir şey olmadığı için. Iıı, çün ııı, ya, hiçbir şey yoktu, evde kahvaltılık bir şey de yoktu. Iıı, çünkü onlar sadece kahve ve, ııı, kurabiyeyle güne de başlıyorlarmış mesela gibi gibi. Hani, ot onlar için çok normaldi, ben böyle an algılayamamıştım. Iıı, sonrasında işte artık, ııı, kendim gittiğim zaman getirip ben kendim hazırlıyorum bir şeyler. Imm, öyle.
<chuckles> Çok güzel. Hı hı. Tamam. Hımm. Tamam. Anladım peki, hani, bu şimdi, eee, tekrardan kayınvalidene gittiğin zaman kendin götürüyorum dedin ya, o noktada onlar da seninle beraber kahvaltı yapıyor mu yoksa hâlâ kahve, kurabiye şeklinde mi devam ediyor?
I hı. Evet. Hayır. <chuckles> Hayır yapmıyorlar. Eee, yapmıyorlar ama onları birazcık işte daha 2 senedir, iki hani, aslında 3-4 senedir tanışıyoruz. Emm <tsk> eee, bana, eee, kayınvalidem işte bir ara ben, hani, yumurta yediğimi öğrenince böyle, eee, 10 tane, 15 tane yumurtayı haşlayıp dolaba falan koymaya başladı. Bu sene daha birkaç ay önce kendisine itiraf ettim ben soğuk beklemiş yumurta haşlanmış yumurtadan nefret ederim, yani. Eee, dedim ki lütfen, hani, bana yapmayın, ya bana getirmeyin. Ben kendim, hani, kendim ya sıcak haşlarım ya omlet yaparım diye. Emm, yemiyorlar ya, yok. Hani, ben tabii hazırlayıp önlerini koyarsam
Ha. Hı hı. <chuckles> Hı hı.
Ya, düşündüm onların hiç yediğini hatırlamıyorum gerçekten. Eee, bazı başka yemekleri, eee, özelliklerini değiştirdim ama işte mesela bazı zeytinyağlılar, eee, onları planla beraber yapmıştık kayınvalidemle.
Hımm. Tamam.
Iıı, öy yani, sofrada birazcık bit 1-2 tık daha fazla zeytinyağlı kullanmaya başladılar benim olduğum zamanlarda.
Anladım. Peki, hani bu, ııı, diyelim ki kayınvalidene gidiyorsunuz eşin önce seninle kahvaltı yapıyor söylediğine göre. Ya, işte, sen kahvaltıyı, ya, o kahvaltıyı bir şekilde beraber de oturuyorsunuz sofraya. O noktada, eee, kayınvalidene gittiğinde eşin senle oturuyor ve sadece kayınvalidenler mi oturmuyor? O şekilde mi oluyor şu an?
Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, evet, böyle anlatınca garip oldu. Ya, normalde kayınvalidemi çok, eee, yılda 1 kere filan ziyaret ediyorum, ayrı yerde yaşıyoruz, ayrı ülkelerde yaşıyoruz. Emm, ve, ııı, evet, öyle oluyor. Yani, en son gittiğimiz zaman da, eee, ya zaten kayınvalidem muhtemelen çok erken uyanıyor, 5'te, 6'da filan uyanıyor. Eee, yani, hani, belki bize hazırlamış bile olabilir. Ama son, eee, son gittiğimizi örnek vermem gerekirse, e, zaten, eee, kayınvalidemin kız kardeşi yani bizim teyzemiz, büyük teyzemiz, eee, de orada bir ev almıştı. Bize orayı verdiler direkt ve, hani, biz kendimiz kendi soframızı kurmuş olduk. S kimse kimsenin ritüeline mâni olmamış oldu yani. Öyle gitti.
<chuckles> Hı hı. Hı hı. Hımm, anladım. Aaa, aslında burada bir noktada, hani, kültür farklılıklarından da bahsediyorsun. Yani, hani, belki eşin senin için senin kültürüne yakınlık duymaya çalışsa da, hani, bir çaba gösterse de o noktada işte direkt farklı kültürlerden insanların, hani, belki de yaşı sebebiyle de, eee, bir farklılık istemiyor olmasıyla beraber, hani, o noktada sen yine kendi eşinle biraz daha kendi ritüelinizi devam ettirdiğinizden bahsettin. Peki, eee, buradaki, hani, kahvaltıyı eşin hazırladığı senaryoda çünkü, hani, biraz daha yeni başladı dedin ya. Eee, istediğin gibi oluyor mu ya? O noktada şey diyor musun, ya keşke ben yapsaydım bu nasıl kahvaltı dediğin oldu mu hiç?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı, evet. Hı hı. Eee, alıştı artık, ya, ilk zamanlarda biraz yapıyordum ama tabii çok hoşuma gidiyordu çünkü, hani, her sabah filan hazırlıyordu. Böyle bazen çok erken ben daha erken çalışıyordum, on daha serbest saatlerde çalışıyordu. Eee, mesela sabah kalktığım gibi bir şey yiyemiyorum zaten. Hani, böyle bir 2 saat sonra, hani, eee, yemek yiyebiliyorum, daha böyle büyük yemekler yiyebiliyorum, yani, kahvaltı edebiliyorum diyeyim. E, onu hazırlardı onu, ııı, şöyle yapıyor işte mesela maydanozlar, domatesler, salatalıklar her şey işte, eee, zeytinler, biberler, peynirler, eee, ayarlayıp, eee, bazen de işte, ya, ııı, ya, omlet hiç yapmaz omlet yapmayı bilmiyor. Birkaç defa denedi. <chuckles> Gerçekten. Yani, sonra dedim ki lütfen, hani, haşlayalım sadece ya da ben yapayım, hani, omlet diye. Eee, o yüzden hani haşlama hatta makinesi aldı eve, şey, bu yumurta haşlama makinesi, böylelikle risk <chuckles> almıyor. Eee, o hazırlar işte bir şekilde bana uyum sağladı sumak kullanımı olsun, diğer, işte, eee, nane kullanımı olsun, zeytinyağı şeylerinde. Onun du kahvaltıya alışması benim için çok mutluluk verici bir şey tabii ki çünkü, hani, hiç, eee, yoktu, yani, ve bu çok zor bir şey benim için, hani, her gün yediğim bir şey. Şu an çok seviyor, onun da bir öğünü artık kahvaltı.
Hı hı. Tamam. Müthiş. <chuckles> A. Hımm. <chuckles> Anladım. Hımm. Anladım. Şeyi merak ettim, bu noktada, hani, omlet yapamıyor dedin ya, hani, birkaç kere denedi. O noktada sen, eee, belki de haşlayalım artık hani, çok kibar bir dille, hani, bunu yapmayalım gibi bir şeyle yaklaştın. O nasıl bir hissetti o noktada? Yani acaba, eee, "Ben yapamıyor muyum, o yüzden mi böyle diyorsun?" gibi bir tepkiyle karşılaştın mı?
Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. Evet. <inhales> <chuckles> Evet, yapamıyor. <chuckles> Ya, şöyle, eee, eşim d daha böyle bir 18 ay önce falan hayatında yemek yapmaya başlamış olabilir. Hele kahvaltı zaten, hani, yani, hiçbir hayatında olmadığı için. Omleti şöyle yapıyor ya da genelde başka yemekleri yaparken de ben ona söylüyorum, ya da, işte, eee, bir, eee, şey, vardı burada yaşadığımız yerde, emm, Hello Fresh diye bir, ımm, eee, şirketin, eee, uygulaması, böyle oradan yemekler seçiyorsun, eee, o işte haftalık 3 yemek diyelim ki, onun bütün malzemelerini ve, eee, tarifini eve gönderiyor kutu hâlinde, ne gerekiyorsa. 1 kaşık tuz, yani tuz hariç aslında ama bilmem ne tuzu üstüne karışmışsa bile işte salatasını, etini, eee, pirincini, her şeyini yolluyor. Oradan yapa yapa Ben bir sakatlık geçirmiştim, o mecbur kalmıştı. Böyle bir öğrenmeye ve onu böyle, eee, ııı, bir şey keyif almaya başladı ama her seferinde ya yine de hani ben yapsam aynı yemeği daha güzel yapıyorum. Atıyorum, geçen bir ıspanak yapmış, yakmış yani. Eee, omlette şöyle oluyor, içine abuk subuk bir şeyler katabiliyor. Yani, bir ilk denemelerinde benim ne yiyeceğimi Yani, hayır, hiç hoşlanmayacağımı bilmesine rağmen bazı şeyler koyuyor mesela. Eee, ben de böyle birkaç sefer tartışmıştık yani, neden, hani, böyle yapıyorsun, hani, hiç mi dinlemiyorsun, gerçekten geri bildirimimi diye. Eee, sonrasında, hani, böyle bazen artık yasaklıyorum, hani, lütfen yapma. Hani, biz gerilmeyelim. Imm, biraz böyle.
<chuckles> Hı hı. Anla Hımm. Hı hı. <chuckles> Imm. Anladım. Yani, o noktada aslında mutfakta biraz daha, eee, senin sözün geçiyor diyebilir misin o noktada? Yani, belki eşin yeni başladı.
Hı hı. Eee, evet. Ya, kesin öyledir ya, yapacak bir şey yok. O çok güzel mutfağı, çok güzel temizler ama. Çok güzel bulaşıkları toparlar, s tezgâhları siler, o konuda çok titiz biri. Imm, çok şanslıyım. Evet.
<chuckles> Evet. Anladım. Ya, o noktada peki, eee, eşinin öğrenebilmesi noktasında çünkü on sekiz ay da çok kısa bir süre değil. Hani, bir noktada, eee, hiç iyi bilmiyorsa dahi 18 ayda birçok şeyi öğrenmiş olabilir. Şimdi ilk günüyle bugünü arasında yaptığı yemekleri karşılaştırdığında, eee, sence ne kadar sürede senin gibi yemek yapmaya başlayabilir?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Yani, ben, ımm, o mesela neyleri yapıyor diyelim? E, böyle, et olsun. <chuckles> Köfte, hamburger yaptığımda da, işte, domatesleri dilimlemek. <chuckles> Bilmiyorum ya, ben yıllardır yapıyorum, yani, bunun <chuckles> kıyaslamasını yapamam. Eee, bizde, eee, bu, eee, havalı fırın, eee, dedikleri bu yeni tip fırınlardan var küçük, işte, hani. Emm, eee, kızartmalar vs. için. Onun, hani, biraz faydası oldu, onun içinde, hani, bir şey pişirmek için. Öbür türlü bir şey, eee, tavada pişirmeye çalıştığında, yani, o o, yani, çok fe facialarla sonuçlanıyor. Emm, süreyi bilmiyorum. Bu, zor bir soru ama, işte, deniyor. E, geçen ilk defa şey yaptırdım sadece, kurabiye yaptı. Ben çok, hani, pasta, kek falan da yapan biriyim, böyle, börek vs. Börek yapmakta yardımcı oluyor. İşte, bazen sarma sardığımda, eee, o, işte, sarmayı deniyor falan filan. Ya, mükemmel saramıyor ama, işte, deniyor, çünkü hevesli ve ben de hevesini tabii ki kırmak istemiyorum. Deli miyim ben? Yani, evde yemek yapmak isteyen bir kişi daha, yani, neden hevesini kırayım? Emm, ama, hani, lezzet vs. açısından daha çok yolu var maalesef.
<chuckles> Tamam. Hıı. An Hı hı. Müthiş. <chuckles> Anladım, yani, o noktada biraz daha, eee, sert bir öğretmen olduğunu düşünüyor musun peki burada? Hani, eee, biraz daha yapıcı değil de biraz daha yıkıcı gibi, hani, çünkü o noktada
Biraz ya, o konuda böyle yıkıcı yıkıcı diye yıkıcı diyemem kendime, eee, dü dürüstüm. <chuckles> Yani, eee, geri bildirim veriyorum, geri bildirim verirken de aşırı, "A, canım, hayatım, şöyle yapmışsın ama." gibi cümleler kurmuyorum. Evet, bu böyle, böyle, böyle hani, biraz dalga geçerim biraz da. Eee, ama tabii ki, yani, eşim beni tanıdığı için, hani, a eee, o yüzden, eee, sıkıntı olmuyor, aynen.
Hı hı. Hıı. <chuckles> Hımm. Tabii, yani. Anladım. Ya, o noktada aslında beraber bir şeyler yapmak <chuckles> Bir şeyler yapmak beraber aslında bu bile belki yeterli olabilir. O noktada işte, hani, çok görüşemediğinden bar bahsediyorsun o noktada ve, hani, o işte mutfakta beraber bir şeyler yapmak. Hani, belki onun, eee, biraz daha işte sana yardımcı, ııı, düzeyde kalması ya da işte biraz daha bir şeyleri doğraması vs. Orada aslında yine bir bir şey paylaşmak var orada, yani, bir anı paylaşmak.
Küsmüyor, yani. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Aynen, evet. Ya, onları ben gerçekten kıymetli buluyorum. Hıı.
Onu Hı hı. Anladım. Peki, eee, bu s hani, biraz daha işte temizlik noktasında eşinin çok başarılı olduğunu söyledin ama onu da mesela 2'ye bölüyor musunuz yoksa, ııı, eşin çok iyi yapıyor diye belki biraz geri mi çekiyorsun?
Evet. Ay, geri çekiliyorum kesinlikle, çok doğru tahmin ettin. Çünkü, yani, eee, zaten, eee, kendisine gaz versem çok güzel yapıyorsun desem her gün yemek de yapar. Eee, ilk, eee, ilk bir arada yaşamaya başladığımız zaman, eee, şöyleydi yani bilgisi öyle söyleyeyim. Eee, b alışveriş yapamıyordu, yani, a bu dolap mutfakta yemek yapacak malzeme yok ve bunun farkında değil, yani. Ben onu söylemesem yarın alışveriş yapmamız gerekiyor. Bak şunlar şunlar temel malzemeler, soğan var <chuckles> şu var falan. Onu bilmiyordu yani. O böyle ara ara tabii ki yıllarca kendi tek başına ya da birileriyle yaşamış. Ama, hani, ne alıyordu bilmiyorum, yani, ııı, bir şekilde. Bir seferinde hatırlıyorum, eee, patlıcan yemeği yapmak istemiştim ve böyle yazmıştım, hani, liste yapıyordum. O o da gidip alıyordu falan. 1 adet böyle küçük patlıcan getirmişti böyle yemek için. Yani, ya, ne yapabilirim sence sen dedim ben bu 1 patlıcanla. Bir patlıcanlar yazmamışsın. Patlıcan yazmışsın. Ben ne yapabilirim falan diyordu böyle. Hayır, haklı görmüyorum ya.
<laughs> Hıı. Hı hı. <laughs> Hı hı. Hımm. Peki, haklı görüyor musun şu an baktığın zaman? Hani, o noktada seni. <laughs>
Gelmişsin 40 yaşına, yani, artık bil ya, bunu da bil yani. Patlıcan senin mutfağında da var, Yunansın, yani, hani, falan ama hiç yapmamış işte. Emm, eee, evet, iş paylaşımında böyle şey yapıyorum ama, aaa, onunla beraber mutfakta vakit geçirmek de, hani, temizlik yapmak da çok keyifli. Gerçekten eşim açısından şanslı hissediyorum kendimi.
Evet. Hımm. Peki bu sofra rit ritüeli hakkında da bir soru sormak istiyorum. Şimdi beraber her şeyi hazırladınız, bir noktada beraber yaptınız ve sofraya oturdunuz. O noktada, ııı, konuşarak mı yemek yersiniz ya da işte bir televizyon açar, bir şey izlerken mi onu nasıl bir, eee, yemek şekliniz var?
Hı hı. Evet. Hımm. Iıı, aslında, ııı, bir aralar o şeye çok, ııı, eşim, ııı, böyle bir şeyler izlemeye, yemekle beraber bir şeyler izleme konusunda böyle bir alışkanlığı vardı. Ben de bunu bazen izliyorsun ama mesela işte yemek, işte salona taşıman gerekiyor diyelim ki, işte, ııı, projeksiyonla bir şeyler izleyeceğiz, işte. Bir başlıyoruz ve yemek 10 dakika sonra bitti, sen sonra ama 1 saat o şeyi izlemek durumunda kalıyorsun. Hani, bazen işin olduğu zaman bunu biraz vakit kaybı gibi görüyordum. Iıı, emm, uzun süre görüşmüyorsak vs. ise de yani yemek zaten sofra konuştuğumuz tek an diyebilirim. Yani, gün içerisinde hani iletişim kurduğumuz. Hani, şu aralar onu, ııı, ııı, tercih ediyorum. Yani, bir bir süredir belki, hani 1 yıldır. Hatta böyle bazen aramızın bozuk olduğu zamanlarda bile işte, yine, de böyle o sofraya oturuyoruz, birbirimize bir şeyler hazırlarız bir şey söylemeden. Iıı, o öyle bir birleştirici gücü var.
Hı hı. Tamam. Hımm. Tamam. Anladım. Peki, beraber alışverişe çıkar mısınız? Yani, bu yemek yapacaksınız ve o noktada, hani, eee, daha demin de söylediğin gibi belki eşin bu konuda çok tecrübeli değil. Sence, hani, eee, eğer çıkıyorsanız o noktada eşin gelişti mi diyorsun bu konuda?
Evet. Hı hı. Artık tecrübeli. Evet, evet çok gelişti. Yani, 3 yıldır artık beraber yaşıyoruz. Iıı, <chuckles> "döve döve öğrettim" diyormuşum yani. Eee, bir şekilde Ya, beraber alışveriş yapmayı, her türlü alışveriş yapmayı çok seviyoruz o konuda da. Eee, yani, böyle, almayacaksak bile bakmayı da severiz ama işte, market alışverişi özellikle severiz. Eee, ikimiz de birbirimizi, işte, artık durdurmaya çalışıyoruz çünkü o da biraz, böyle, hani, bunu almayalım, şunu almayalım değil. Ya, aslında ilk zamanlarda aşırı hoşuma gidiyordu çünkü hiçbir şeyi almayalım demiyordu, böyle, abuk subuk bir abur cubur ve şey bile olsa. Tabii, şimdi artık daha sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz ve herkes kimin ne sevdiğini biliyor. Beraber alışverişe gidiyoruz işte. Uzak yerlere yürürüz hatta, böyle, hedefler koyuyoruz kendimize, "oradaki markete gidelim" falan diye.
<chuckles> Hıı. Tamam. Hı hı. Anladım. Peki, son olarak sana şunu da sormak istiyorum, yani, o noktada işte yoğun olduğunuzda dışarıdan yemek yediğiniz oluyor mu?
Tabii. A, tabii. Oluyor, söylüyoruz. Onu da sofraya koyarız, yeriz yani bir şekilde. Arada, e, oluyor. Hı hı.
Anladım. Anladım. Yani, aslında o sofraya oturmak için bir noktada hep beraber yemek yapmak zorunda değilsiniz ya da biriniz yemek yapmak zorunda değil. O noktada dışarıdan yemek söyleyerek de aslında oradaki sofraya oturma ritüelini devam ettiriyorsunuz, değil mi?
Hı hı. Evet, kesinlikle. Ayrı yemek yemiyoruz, hep bir sofraya otururuz yani. Ben, ııı, büyüdüğüm evde böyle bir şey yoktu. Eee, o yüzden bunu böyle kıymetli buluyorum, devam ettirmeyi de seviyorum yani.
Anladım. Ya, bir noktada eşini de aslında bu yemek konusunda geliştirmen, alışveriş konusunda geliştirmen ve, hani, bir noktada birbirinize bu şekilde, eee, destekleyici bir tavırla yaklaşmanız aslında, eee, senin bu ritüelin de devam etmesini aslında, eee, çok güzel bir şekilde sağlamış. Eee, çok keyifli bir sohbetti, çok teşekkür ediyorum.
Evet. Benim için de, ben teşekkür ederim. Hoşça kal.
Görüşürüz.